Uhum. E aí você se sente que você não está priorizando outras coisas que seriam importantes pra você? Qual seria exatamente o problema ou o que está te incomodando nisso?
O que me incomoda é que, eh, eu queria muito usar ser mais produtiva, sabe, fazer coisas que que vai em vez de <clicks tongue> de que vai ocupar minha mente com com boas informações, está entendendo? Porque Aham, porque às tipo, às vezes eu passo eu o dia trabalhando, aí eu faço coisas que eu tenho que fazer, obrigações, né, e aí chega de noite eu tenho um tempo livre e aí eu penso: "Ah, vou fazer exercício, vou vou estudar, vou eu vou aprender um idioma", <chuckles> e eu acabo fazendo nada disso, sabe, e aí, eh, eu me sinto assim que eu falhei.
Uhum. Certo, certo. Uhum. Uhum. Fica presa no no feed. Uhum. Olha
Sim, eu fico presa naquela uhum. Me fala.
é natural que você depois de um dia de cansaço, né, de ficar fazendo um monte de coisas para os outros, de cumprir tarefa chata, provavelmente fazer algumas coisas do trabalho que são repetitivas, cansativas, tal, que você chega em casa sem muita disposição pra aprender um idioma novo, pra fazer exercício, pra arrumar a cozinha, para o que quer que seja, porque você já ficou o dia intei ro cuidando de tarefas, fazendo coisas que eram prioridades, ali, pra outras pessoas, certo?
Uhum. É, uhum.
Então, que horas você chega, geralmente, do trabalho? Você chega à tarde, você sai de manhã, como que é a tua ro tina pra eu entender um pouquinho melhor?
Não, assim